Şimdi ben böyle çok sosyal bir insanım, böyle arkadaşlarıma çok bağlıyım, hani, arkadaşımın olmadığı bir ortam aile değil de akraba değil de Yani çekirdek ailem tabii ki çok önemli, işte, abim, annem falan ama, böyle, akraba düşkünü bir insan değilim, yani, ama arkadaş düşkünü bir insanım. Şimdi göçle beraber, ııı, böyle, bir sürü arkadaşım İstanbul'da Ankara'da kaldı. Iıı, b böyle, o kadar üzülüyorum ki. Yani, ne bileyim, hadi artık hayatımda değiller gibi ama, hani, sürekli de görüşüyoruz bir yandan da, ııı, ya da, işte, annem mesela memlekette kaldı hâliyle, abim orada. Eee, böyle, ara ara şöyle bir duygu oturuyor üzerime, "Ya, ben burada ne yapıyorum?" Ondan sonra, "Bu kadar yalnız mıyım ben, niye onlar orada?" falan gibi, böyle, hani, b bu duyguyla aslında baş edemiyorum. Böyle biraz, hani, konuşsam iyi gelir, eee, gibi düşündüm, ııı, bu konuyu. Gerçekten beni zorluyor günlük hayatımda.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, eee, çok iyi yapmışsın, eee, öncelikle Yaşadığın yeri bırakıp arkadaşlarını bırakıp aileni bırakıp bambaşka bir yere gitmek çok zorlayıcı bir durum senin için. Özellikle de arkadaşlarınla aranda bu kadar samimi bir ilişki varsa eğer e onları bırakıp bambaşka bir ülkeye gitmek, her ne kadar iletişimini devam ettirmek de istesen eskisi gibi olmuyor. Dolayısıyla onları özlemen çok normal ve anlaşılabilir bir durum. Peki onları özlerken en çok yani, ne zaman özlediğini fark ettin, hangi durumlarda özlüyorsun?
Evet. Mutlaka. Hı hı. E, şimdi arkadaşlarımla ailemi özlemem birbirinden farklı. Mesela arkadaşlarımı şeyde özlüyorum, özlemle kıskançlıkla birbirine giriyor galiba o noktada. Yani, bensiz mesela mutlu olduklarını gördüğümde acayip canım sıkılıyor. Yani, hem çok özlüyorum, ya ben de orada olsaydım ne gülerdik şimdi, işte, ne güzel şunu yapardık falan diye. Iıı, bensiz mesela, işte, bir 4'lü bir çok yakın arkadaşız ai yani, grubuz kadınlar olarak eşlerimiz çocuklarımız falan da arkadaş ama biz böyle 4'lü bir arkadaş grubuyuz. Şimdi onlar 3'lü böyle, mesela benim çok sevdiğim bir mekâna gidiyorlar oradan, işte, ba bana fotoğraf atıyorlar, bazen görüntülü arıyorlar: "Bak senin sevdiğin mekâna geldik." falan aslında, hani, şeyi hissediyorum, benim için gitmişler, hani, beni özledikleri için oraya gitmişler ama ya ben yokum, hani, ve o kadar böyle karnım ağrıyor, kıskanıyorum ya, yani, hani, o kadar sevmesem fesatlanabilebilirim, yani, hani, böyle, hani, tatlı bir kıskançlık diyeceğim ama bazen de beni böyle şey yaptığını yani üzdüğünü fark ettiğimde o kadar da tatlı bir kıskançlık değil demek ki diyorum.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Eee, evet, aslında arkadaşların seni özlüyor olmalılar ki seninle sürekli etkileşim hâlindeler aslında. Sana fotoğraf atıyorlar, keşke senin de, eee, orada olmanı olmanı istediklerini belirtiyorlar. E, bu konuda sen de birazcık kıskançlığa yakın bir duygu yaşıyorsun. Çok normal çünkü asıl senin kıskandığın şey, onlarla vakit geçirememek. Yani, onlarla vakit geçirmeyi çok özlüyorsun. İster istemez orada olmak için, eee, büyük bir istek duyuyorsun ama bu konuda arkadaşların da gerçekten sana önem veriyor olmalılar. Çünkü, eee, seni buna dâhil etmek de zorunda değillerdi ler belki. Sadece giderlerdi, keyiflerine bakarlardı ama seni düşündükleri için seni de bir şekilde buna dâhil ediyorlar. Dolayısıyla arkadaşların da seninle benzer duygular içerisindeler. Ya, onlar da seni özlüyorlar, seninle vakit geçirmek istiyorlar. Belki bir yandan bu seni, hani, tatmin eden bir duygu olabilir. Eee, peki bununla beraber, eee, arkadaşlarınla yaşadığın bu sosyal ilişkileri şu anki yaşadığın, ııı, ülkede pek bulamıyorsun anladığım kadarıyla.
Öyle. Öyle. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Ediyor. Aslında buldum biliyor musun? Yani, burada da böyle 3 yıl oldu geleli, böyle, ııı, çok tatlı arkadaşlar edindim. Hatta bazen şey de düşünüyorum, Türkiye'deki arkadaşlarla bir araya geldiğimizde tabii, işte, coğrafya kaderdir ya, hani, Türkiye'nin sorunlarını konuşurken bazen de bunalıyorduk. Mesela şimdi burada, hani, birlikte olduğum arkadaşlarımla, buradaki sosyal çevremle hep çok eğlenceli etkinlikler yapıyoruz. Tabii ki yine, hani, çocuklarımızın dertlerini konuşuyoruz, işle ilgili kaygılarımızı, işte, ne bileyim, kalıcı oturumla ilgili dertlerimizi falan. Yine insanoğlu, derdi var yani. Ama böyle çok daha kaliteli zaman geçirdiğimi fark ediyorum buradaki arkadaşlarımla. Ama şey yok yani o Türkiye'deki arkadaşlarımla böyle geçmiş bir 20 küsur yıllık deneyim var ya, birikmişlik var, anılar var. Hani, orada mesela 10 yıl önceki bir anının üzerine saatlerce gülebiliyoruz o arkadaşlarımla. Buradakiler böyle daha gündelik, daha anlık, hani, geçmişten getirdiğimiz bir şey yok buradakilerle. Herhâlde o şeyi özlüyorum ben, yani o birikimi özlüyorum galiba, değil mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Elbette. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, seni çok iyi anlayabiliyorum, sonuçta her ne kadar burada da bir sosyal çevren olsa da 20 yıl önce arkadaşlarınla herkesin anlayabileceği bir espri sadece belki tek 1 kelime bile olabilir. O kelimeyi söyleyip gülmek ve birbirini anlamak bu kolay inşa edilebilecek bir durum değil. Bazen aradan y yıllar geçse bile, e, yeni tanıştığın sosyal çevreyle bunu başaramayabiliyorsun. Gerek kültürel faktörler gerek aradaki dil bariyeri olabiliyor. İnsan bazen de belki de bunu bilebiliyor yani. Bunu tekrardan yaşayamayacağını belki de düşünmek, yani şu an, eee, elinden kaçırdığın durumu belki de tekrardan, eee, inşa edemeyeceğini düşünmek seni üzüyordur.
Tam öyle. Evet. Hı hı. Olabilir, yani ö onu da düşünüyorum yani o yani o dedin ya tek bir kelimeden yani gerçekten tek bir kelimeden saatlerce güldüğümüz çünkü herkesin kafasında aynı, ııı, işte karikatür karesi gibi aynı şeyler resimler oluşuyor. Şimdi onu tekrar bir insanla yakalamak için bir 20 yılım daha yok yani. Eee, ve herhâlde onu yakalamaktan, eee, kaygılanıyorum. Bazen hani bu, "Gözden ırak olan gönülden ırak olur." lafı var ya bizim Türkçemizde, keşke hiç olmasaydı. Yani o laf var diye de, eee, şey gibi, he o bö böyle olacakmış gibi şartlanabiliyoruz da. Bazen de diyorum ki, "Ya, bir süre sonra onların hayatları da orada şekillenecek, benimki de burada çeşitleniyor işte, şekilleniyor yeniden. Ya, beni hani bır tamamen unuturlarsa?" Bazen mesela abimde onu fark ediyorum, biliyor musun? Abim böyle kararlar alıyor, işte gidiyor bir yerde mesela yazlık alıyor, ev alıyor falan, hiç bana söylemiyor, hiç danışmıyor. Türkiye'de olsaydık yine bir söylerdi, fikrim olurdu, hep böyle her şeyi sonradan öğreniyorum. Annem bazen öyle, işte, eee, hani iyi iyi şeylerde bir de tabii, s kötü sağlık sorunları da oluyor, o ona da ayrı dertleniyorum tabii uzakta olunca ama böyle sanki bensiz orada bir hayat kuracaklar ve ben onun çok dışında kalacakmışım gibi bir derdim var. Yani içeride böyle bir bir şey, eee, beni böyle böyle ne yapı ne yapıyor diyeyim, böyle içeriden böyle bir bıçak saplıyor aslında kalbime, "Ya beni bırakırlarsa, ya çıkarsam ben hayatlarından." gibi.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, farklı bir ülkede yaşamanın getirdiği negatif etkenlerden de birisi bu aslında. Oradaki hayatın bir şekilde devam ettiğini görmek insana birazcık da, eee, ölme hissine yakın duygular yaşatabiliyor çünkü, eee, bir şekilde ölmüş olsaydın da hayat devam edecekti, insanlar seni özleyecekti yine ama hayatları devam edecekti. Çoğu insan için aslında yurtdışında yaşama deneyimi de benzer bir deneyim. Çünkü hayat devam ediyor ve bunu dışarıdan fark edebiliyorsun. Eee, bu noktada belki de onların iyi olduklarını bilmek senin için de en tatmin edici, iii, hislerdendir.
Ay, doğru söylüyorsun. Hı hı. Doğru. Hıı. Belki de. Bir söz vardı, şeyde, bir kitapta okumuştum, eee, bu bizim tam, hani, gözden ırak olan gönülden de ırak olur lafının tam tersini, eee, böyle bir Fransız yazar yazmış galiba kültür farkını da oradan anlıyorsun. O diyor ki, eee, "İyi olduğunu bildiğin sürece uzakta da olsa çok sevdiğin bir insan için, eee, sen hâlâ aynı yerdesin." gibi tam Türkçesi böyleydi, eee, sanıyorum. O kadar etkilenmiştim ki, çok, böyle, hani, bizim lafın tam tersi böyle bir bakış açısı getirmişti bana. Zaman zaman bunu kendime hatırlatıyorum. Gerçekten iyi olduklarını bildiğim sürece o insanlar benim için hep aynı yerdeler diye bu sözü böyle hatırlatmaya çalışıyorum. Eee, ama, hani, bazen işe yarıyor, ııı, bazen yaramıyor, ııı, böyle arada gidip geliyorum yani.
E, bununla Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Evet, bu duygular oldukça normal. Eee, yurt dışında yaşarken aileni tabii ki de özlüyorsun, onlarla vakit geçirmek istiyorsun. Bu noktada şunu merak ediyorum, onlarla ne sıklıkla görüşebilirsin? Yani, eee, Türkiye'yi ailenin yanına ya da arkadaşlarınla vakit geçirmen mümkün oluyor mu rahatlıkla?
Hıı. Yani, 3 yıl içerisinde herhâlde, yani, arkadaşlarım için 3 defa falan gittim. Yılda 1 sefer diyebiliriz aslında buna. Ondan sonra ailem tabii annem geldi yanıma, ağabeyim geldi. Ben işte 2 defa gittim ama, hani, böyle, çok sık değil. Hani, gidip gelme az ama işte görüntülü konuşma gibi, hani, araçlar kullanıyoruz. Iıı, ya da, işte, ne bileyim, haftada 2-3 kere annemle konuşuyorum mesela. Ağabeyimle haftada 1 konuşuyorum. Arkadaşlarımla da işte bir i eee, WhatsApp grubumuz var tabii. O WhatsApp grubunda konunun, işte, oradaki "geyik" diyeceğim tırnak içinde, eee, konuların akışına göre aslında, ya, böyle, olmuyor, hadi, bir görüntülü grup konuşması yapalım gibi bazen sadece yazışma olarak kalıyor bazen de görüşmeye evrilebiliyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet anlayabiliyorum. Eee, peki bunların frekansını artırman senin için mümkün mü? Mesela arkadaşlarını özlüyorsun, evet. Yılda kaç kere onları görmüş olsaydın sence senin için yeterli olurdu bu?
Evet. <chuckles> Yani, bana kalsa ben he her ay göreyim tabii de, öyle, ne bir ekonomik ne zaman anlamında, öyle, bir şey yok ama, böyle, herhâlde, hani, tatil dönemlerinin, işte, ne bileyim, bir hafta sonunu onlara ayırabilmek, mesela canım istediğinde, böyle, bir hafta sonu atlayıp gidebilme lüksüm olsa çok iyi hissederdim diye düşünüyorum. Onu her zaman yakalayamıyorum.
He. Evet. Hı hı. E, tabii mümkün pek olmuyordur anladığım kadarıyla. Çünkü, ııı, gerek maddi gerek izin bulmak zor oluyor senin için. Eee, bu da sıkıntı, kabul edilmesi gereken üzücü bir gerçek. Eee, peki bununla beraber burada sosyal hayatta da, eee, aktif olduğunu söyledin. Yeni hobiler keşfettin mi bu aslında boşlukta?
Öyle. Gerçek. Hı hı. Evet, mesela şarkı söylemeye başladım. İşte, bir koroya katılıyorum, haftanın 1 günü, ııı, bir koroya gidiyorum. Orada arkadaşlarım var, eee, yeni arkadaşlar, birlikte şarkı söylüyoruz ama ne yapıyorum biliyor musun? Ben orada söylediğim her şarkıyı, ııı, o arkadaş grubuma da gönderiyorum, "Bugün bu şarkıyı çalışacağız biliyor musunuz?" eee, diye. Hatta oradan, böyle, sesli kayıtlar falan da gönderiyorum. Yani yeni hobi edindim, evet ,ama onun içine de hâlâ o arkadaşlarımı dâhil etme arzum, ııı, olduğu yerde duruyor ve bunu yapmaya çalışıyorum açıkçası. İyi mi kötü mü, emin de değilim yani.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet. Harika. E, çok iyi yapıyorsun. İnanır mısın, birçok insan beraber yanında yaşadığı insana bu kadar çok hayatından detay vermiyor, paylaşmıyor, konuşmuyor. Arada mesafeler olmasına rağmen, arkadaşlarınla bu ilişki gerçekten çok tatlı ve bunu bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz. E, bununla beraber aslında koroya, eee, başlaman da çok güzel. Eminim ki seni çok iyi hissettiriyordur ve bu, eee, geride bıraktığın arkadaşlarının ve ailenin yasını birazcık olsun dindiriyordur belki de.
Hıı. Güzel. Öyle. Evet, öyle tabii. Yani orada, hani, kafam da dağılıyor, işte, yeni insanlarla da tanışıyorum, müzikle bir bir arada oluyorum. Iıı, şey bakış açın çok hoşuma gitti: Yani bunun olumlu bir şey olduğunu söylemen çok iyi geldi bana. Çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Rica ederim, eee, seni sevindirmesine sevindim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, çok sağ ol.